Расскажи, пожалуйста, как ты строишь поддержку вокруг себя в сложные дни.
Такой вопрос, конечно, непростой. А, я вот сейчас уже, э, осознаю, что мое отношение вот совсем поменялось с возрастом. То есть, вот как я раньше относилась к этому, пот ну совсем всё изменилось, потом я поняла, что мне некомфортно. Ну, допустим, вот когда еще да.
Это да. Ага. Слушай, очень интересно, да, давай начнем мы с того, как было раньше, да.
Да, вот в подростковый период у меня вот была подружка лучшая, и как бы, конечно, мы делились всегда всем, ну, всеми проблемами, то есть с родителями уже сложно было общаться в такой подростковый период. Казалось, что никто тебя вокруг не понимает, а подружка вот всегда понимает.
Мгм. Ага. А вот что для тебя тогда было сложным днем?
И Ой, в то время, мне кажется, у подростков, э, вообще все дни сложные. Во-первых, уже как бы, э, не нравится опека родителей, забота кажется каким-то ущемлением твоих прав, и вообще, э, сам не понимаешь, чего хочешь, настроение меняется, а, в течение дня по 100 раз, то есть экзамены там не нравятся, школа уже тоже надоела, быстрей бы, э, пойти работать, там, м, уйти, ну не знаю, может быть, в какой-то
<laughs> <chuckles> Да, правда! <chuckles> Мгм. О, ну да, действительно, ворох проблем! В общем, любое какое-то там несогласие, стычка, конфликт с окружающими- это сложный день. <chuckles> Так.
Да да да. Да всё проблема! Э, дак да, вообще всё проблема. Что-то хочется новое из одежды, модное, мама там н не покупает, говорит: "У тебя полно одежды!" И думаешь: "Ну, как как это полно? В ну, у меня такого нет". Вот, и не важно, что в шкаф уже ничего не помещается. Ну, вот мне нужно это. Вот как они могут не понимать. Проблема буквально на каждом шагу у подростков. Вот. Так что, да. Мгм.
Мгм. <chuckles> Да да да. Так, я про я поняла, я прониклась, так. <chuckles> И что же подруга? <chuckles> Помогала?
Вот, и раньше Ну да, это было как бы взаимно, и у нее, собственно, аналогичные проблемы. И вот мы там всё это перетираем, страдаем, там печальную музыку какую-то вот страдательную включаешь. Ну, с возрастом, когда уже, конечно, стали старше, когда я вышла замуж, а, я уже понимала, что мне такая поддержка и не очень-то подходит. И получалось так, что когда, ну, там уже другие переживания, там, либо какие-то, а, проблемы на работе, может быть, даже там
Мгм. <chuckles> Ага. А такая- это какая? Когда с тобой человек просто обсуждает это? И или что не так было?
Э, тут немножко не то. Я п я поняла, не то, что обсуждает. Мы просто по характеру с моей подругой были достаточно разные. И она, с одной стороны, меня поддерживала, но тем не менее, а, получалось так, что она усиливает мою тревогу. Например, там вот мама не права, не покупает там какую-то очередную кофточку: "Да, да, вот нас не понимают!" И ты вот это переживаешь, усиливаешь эту проблему. И я поняла, что и она становится больше, то есть ты вот из мухи слона раздуваешь.
Мгм. Так. Мгм. М, да, то есть своей поддержкой, да, она усиливала проблему, вместо того чтобы успокаивать как-то тебя. Понятно.
Да. Ну, как бы со временем я это, э, начала понимать, да при этом я такой человек ранимый, поэтому вот такая противоположная поддержка, там, например: "Соберись, не рыдай, там всё нормально, надо что-то с там сделать, уговорить или что-то". Мне тоже было тяжеловато, потому что, ну, как будто меня не понимают, и мою проблему не понимают, обесценивают, то есть это мне тоже не подходило.
Мгм. Да, то есть такие пинки тебя совершенно не стимулируют и не заставляют собраться. Мгм, понятно. Так.
Ну да, они меня тоже обижают. Да, и более того, я, скорее всего, обижусь, то есть я могу показать, не показать, от ситуации зависит, от степени, <chuckles> но тем не менее мне приятным это не было. Да, вот, и со временем, ну, я как бы ещё такой человек религиозный, и вот когда я больше, э, стала этому уделять внимания, то есть такому духовному росту, я поняла, что, а, ну, во пе во пе когда я понимала, что вот, например, обижаться на людей нельзя, не стоит, то есть это вредит, прежде всего, себе. То есть такой подход уже не работал.
Мгм мгм. Но внутри обидишься. Так. Мгм. То есть это поменяло твое отношение, да, немножко к людям и к тому, как ты строишь с ними отношения?
Пони Да, то есть как бы, э, естественно, что каждому человеку хочется почувствовать поддержку. Это вот вообще все люди, вряд ли кто-то скажет иначе. Но вот, э, у меня уже такой диссонанс был, то есть, с одной стороны, я х не хочу критику в моменте, да, то есть такой пинок, э, чудесный мне не помогает, я не хочу такую, э, вот. Но при этом, чтобы меня прям абсолютно поддерживали: "Вот, да, ты права, вот все вокруг виноваты, а ты всё правильно делаешь". Это тоже затягивает процесс выйти из этого состояния, потому что начинаешь жалеть себя. Мгм.
Конечно, да. Да. Мгм. Да, абсолютно. Смотри, получается, <laughs> ты идешь методом исключения, да. А, у отметая те способы, которые не п тебе не подходят. Но это очень классно ведь знать, что тебе не подходит, да? А, и, наконец, приходишь к тому, что <chuckles> работает для тебя.
Ну, получается так. Да, потому что Мгм. На самом деле, это тоже очень сложно. Потому что, а, ты вроде бы и понимаешь, что тебе не подходит, потому что ты чувствуешь, ну, что-то не то, что-то вот хочется выйти из этого состояния, а, а, вот так таким образом не получается. Вот и я поняла.
Мгм. Мгм. А вот можно я здесь, э, уточню один момент? А, вот смотри, а, допустим, ты уже понимаешь, да, внутри, что тебе такой способ поддержки не подходит. А, например, человек, который тебя пытается таким образом поддержать, он просто других способов не знает. У тебя есть какие-то способы, да, выкручиваться из этой ситуации и отказываться от такой поддержки?
Да. Так. Мгм. Так обычно и бывает. Мгм. Ты знаешь, раньше вот, э, да, вот у меня это всё настолько было не резко, а плавно, я вот тоже не знала, но вот она же подруга, мы всегда рядом, всё рассказываем. И я вот пришла уже к выводу, что, ам, я перестала вот именно, знаешь, ка какими вот моментами, которых, м, за душу цепляют, которые вот хочется и поплакать, я перестала делиться такими па моментами, потому что, ну, как бы это слишком личное и меня легко ранить, вот, э, ока оказав не такую поддержку. Да, я скорее
Да, да. Мгм. Так. То есть ты просто научилась избегать, да, этих ситуаций, понимая, что вот сейчас оно может случиться.
Мгм. То есть я начала сама справляться со своими проблемами, вот, именно такими очень личными. А такое, что тут там проблемы на работе, которые на поверхности, да, я могла поделиться, но, э, вот не переживаниями душевными, какими-то духовными. То есть вот такое я уже става ос оставляла для себя, чтобы, там, так сказать, не потоптались по моим чувствам. Вот. При при этом я всегда, ну, начала уже понимать, и это стало таким, а, другим направлением в моей жизни, когда вот я осознала, что нужно прощать людей, в идеале вообще, н изначально не обижаться, чтоб вот не было этого процесса прощения, убеждения, вот.
Мгм. А ты сама как-то к этому пришла? Или, может быть, через религию или через психологию? Какие-то другие практики? Мгм.
Конечно, через религию. Да, я пришла через религию, но п а, постепенно я, э, с разных сторон убеждалась, потому что когда натыкалась, например, на похожий анализ, а, в психологии, что, в принципе, тоже, э, не нужно обижаться, что это, да, то есть я поняла, что как бы религия на самом деле очень разумна, и там всё настолько грамотно построено, может быть, не объясняется человеку, вот, э, до таких, на молекулы не разбирается, но суть такая, то есть сказано вот так-то и так.
М. Да. С разной стороны жизнь примеры подкидывала, да? Мгм. Мгм. Там просто говорится, как надо себя вести, не объясняя почему, а вот психология, да, какие-то ответы тебе на почему подкинула.
Да, да. Так и есть, так и есть. Поэтому со временем я вот стала, а, думать, с кем делиться, э, э, таким чем-то душевным, а чем-то нет. Вот допустим, мне иногда именно, м, такими душевными проблемами проще поделиться, э, с незнакомым человеком, но, допустим, я знаю, что он тоже религиозен и поймёт меня, не будет вот мою гордыню, так сказать, тешить, да, в какой-то ситуации, ну, а с там найдёт другие слова утешения.
Мгм. Да. Мгм. А это, например, человек, а, с которого ты, ну, как-то вот всё-таки ты с ним знакома, например, это прихожанин в той же самой церкви? Или мгм.
Ну да, да, с так и, с так и есть, скорее всего. Ну или иногда даже вот в каких-то, я не знаю, едешь в поезде, разговор заводится, и всё равно по каким-то нюансам ты понимаешь, что человек там, м, верующий и, допустим, м, вы с в одной с ним веры. То есть вот такое тоже бывает. И ты уже понимаешь, что с этим человеком, скорее всего, а, тебе будет проще общаться, м, на духовные темы, да, а не про какие-то такие бытовые моменты. Вот. И, э, вот так я пришла к выводу, что, м, перед тем, как открыть кому-то душу, надо подумать, кому ты это, м, ну, рассказываешь. Но в целом, я да, я начала понимать, что я, в принципе, могу, ну как сама, я, например, как человек верующий, конечно, обращаюсь к Богу и вот полностью уверена, что мне это помогает. А вот, и получается
Да. Ага. Диалог сложится. Ага. Ну, это ценное осознание! Мгм. Ты чувствуешь, да, вот эту вот поддержку? Тебе становится легче, когда Мгм.
Абсолютно, абсолютно, да. Вот даже такие моменты, казалось бы, а что тут вот такого, а, странного? Но когда ты вот общаешься и, например вот, если подруга моя, э, н не ч не является верующим человеком, то даже такой момент ей невозможно объяснить, то есть она как-то всё это обесценит. Да, тебе показалось, ты сама себе придумала, себя убедила, и ты тоже вот ходишь да, ра расстраиваешься. А, поэтому вот духовные такие вещи, они, э, сложны, сложны <exhales> вот в общении с людьми, которые тебя не понимают.
Мгм. Мгм, сама себя убедила, да? Мгм. М. М, а скажи, а вот тебе, э, чтобы ощутить, да, вот эту поддержку от Бога, от веры, тебе нужно, а, дойти вот физически, да, до храма, там посидеть, может быть, в одиночестве, или ты, например, можешь даже просто дома сама с собой там остаться, э, наедине.
Нет. Да, конечно, да, конечно. А, то есть иногда бывает желание куда-то пойти куда-то, но это совершенно и, как сказать, м, э, м, не принце не не принципиально, да, вот вот, причём абсолютно. Зачастую, э, н ну, это, наверно, от человека зависит, но, м, чаще всего даже дома где или даже не обязательно дома, там в лесу, на природе. Но, кстати, это, э, да, будет такое спокойное место, то есть не не куда-то пойти на дискотеку и там думать про, а, Бога или в шумный ресторан. Нет, это, конечно, тоже не об этом. В таком случае лучше уж пойти, э, в церковь, действительно. Вот.
Мгм. Не обязательно, да. Мгм. Да, конечно. Мгм. Да, а бывало вот такое, что, а, тебе вот какую-то поддержку, да, в сложный момент, день, а, э, ну, оказывал, может быть, ну, назовем это так, профессионал? Может быть, психолог, а может быть, священник. А, и вот такой у тебя был опыт, и как он тебе?
А. Сначала хотелось сказать: "Нет". Потому что, а, к психологам я никогда не обращалась, но вот священник, да, если его сравнить с психо да, там, конечно, всегда получаешь поддержку, а, просто, ну, всегда, да.
Ага. И это поддержка такого плана, вот в како т х т в которой ты нуждаешься, подходящая тебе?
Абсолютно так, да, да. Причём иногда тебе даже не, н ну так вот получается, если, м, вот ты обращаешься к Богу и ты получаешь помощь через человека, а, тебе даже не всегда всю историю надо вываливать. Вот такое ощущение, что ты приходишь, и человек, э, у уже знает, что тебе сказать. И это настолько укрепляет, э, твою веру и такое осознание, что есть поддержка свыше, то есть что-то выше человека, а, в ну, то есть это дарит какую-то свободу, ощущение покоя, что неважно, что происходит тут, всегда какие-то неурядицы, у всех проблемы, нет таких вот идеальных семей, людей, у которых вообще нет никаких проблем. И вот эта вот такая какая-то всеобщая поддержка, она настолько улучшает состояние, какую-то веру во что-то хорошее, что всё обязательно будет хорошо, как бы плохо ни было сейчас. И поэтому легче всё это переживать, да.
Да. Мгм. Конечно конечно. Ага. Ну, здорово, да, звучит очень воодушевляюще. И, наверное, вот этот момент, что совершенно не обязательно, м, знаешь, выкладывать ситуацию до последней там запятой, да, это сберегает много эмоциональных, да, и душевных сил.
Так и есть. Точно, да. В какой-то момент я начинала понимать даже, что если человек вроде бы, а, и понимает тебя, но пока ты вот это всё выкладываешь, ш что вот тебя задело, что не понравилось твоё, что я почувствовала. То есть, да, ты проживаешь и опять варишься в этом собственном соку. Поэтому со временем, да, это потихонечку, это было сложно, потому что такое ощущение, что человек привык жаловаться, у него это какая-то потребность в этом. Вот, и поэтому в сложные дни, м, я не ча вот прям реально какие-то критические дни переоценки каких-то ценностей, такое бывает не каждый год и не часто, но всё-таки я поняла, что их нужно лично мне, как минимум, проживать одной. То есть я, например, не могу поделиться с родителями не потому, что они плохие, а потому что они настолько меня любят, что будут защищать в любой ситуации. Мгм. Да, и у них нет критического мышления, потому что зачастую человеку нужно измениться самому, чтоб изменить ситуацию. То есть, как бы нам неприятно <chuckles> это ни было, то есть, бывает и так.
Да да. Ты же опять это проживаешь! Мгм. Мгм. Да да, что они своей заботой <chuckles> могут еще ухудшить, да, ситуацию? Мгм. Мгм. Да. А для этого оттолкнуться от кого-то, а родители вряд ли для этого подходят, потому что они скорее обнимут, да, чем, а, <chuckles> оттолкнут.
Да. Да и мало того, они даже не то что обнимут, я знаю, что они будут переживать за меня больше, чем я переживаю, и это только добавит стре стресса, что я должна ещё и за них переживать, и вообще, зачем я это сказала. Да, поэтому сложно.
Мгм. Мгм. <chuckles> Конечно. Скажи, а вот когда ты вот так вот, э, ну, стараешься, а, остаться в одиночестве, чтобы всё это переварить. А есть ли у тебя еще, может быть, какие-то, ну, знаешь, маленькие действия, которые тебе помогают тоже поддержать себя? Ну, вот буквально на уровне там чашки чая, да? Ну, может быть, что-то другое.
Ну, чаще всего, особенно когда у тебя сильные эмоции бушуют, например, а, ис м, м, вот, и помогает всегда физический труд. Вот надо убрать квартиру, там генеральный убор вот именно, чтоб ты физически уставала, тогда меньше будет в голове всякой дури, и меньше на нее сил.
Мгм. Ага! Да, то есть занять себя, вообще, полностью переключить на другую деятельность, и именно физическую. Мгм.
Абсолютно. Э, желательно физическую, ещё помогает помогать людям. То есть, ну, если у тебя есть где-то вот люди, которым ты реально понимаешь, что нужна помощь. Ну, именно такая, помочь там, я не знаю, соседской бабушке подмести двор или там какие-то ветки собрать, ну, что-то физически поработать, да, в магазин сходить. Идеально- на природе, природа тоже очень помогает, э, голову очистить от всякого негатива, она как-то всегда настраивает на позитив. Я не знаю, как это работает, но что работает- это факт. Вот, помогать другим, заняться делом, а не вот сидеть и копошиться в этих мыслях. То есть, всегда будет польза.
Мгм. Да, в магазин сходить, еще что-то. Ага, классно! Мгм, ну Смотри, какой у тебя арсенал, да, способов. <chuckles> Э, в лю в любой ситуации ты найдешь, чем заняться. Ну и вообще это, м, очень ценно было и интересно послушать, а, как вот у тебя получается строить, э, эту поддержку и, насколько ты знаешь, саму себя, да, вот уже изучила, э, и, м, пользуешься именно те именно теми способами, которые те подходят. Спасибо большое тебе за этот искренний рассказ!
Это да. Я тоже была рада поделиться своим опытом, своими какими-то личными лайфхаками, была, а, рада пообщаться! Пока!
Спасибо и пока!